Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ama artık bütçemi gerçekten çok zorluyor ve, eee, yaptığım yatırımın karşılığını alamıyorum. Özellikle giyimle ilgili bu problemi yaşıyorum. Bir şeyi alıyorum, çok ciddi bir, eee, para yatırımında bulunuyorum ve para yatırımı da benim günün sonunda emeğimin yatırımı demek. Ama ben o ürünü -mesela tişört 1 gün, 2 gün, eee, giyemiyorum, yani, 2 kere yıkamaya kalmıyor. Gerçekten bu çok kötü bir problem ve artık gerçekten, mümkünse kaliteli ve mümkünse uygun fiyatlı ürün bulmak istiyorum. Ama bunları tabii ki bulamıyorum. Eee, ne markalara baktım, nerelere gittim, eee, her yeri galiba kurcalamaya çalıştım aklıma geldiğince ama aradığım şeyleri bulamadım. Bunu da bir seninle konuşmak istedim, varsa da tavsiyen almak istedim.
Hı hı. Doğru. Hıı. I hı. Iıı, çok haklısın. Iıı, artık gerçekten de özellikle şu pandemi ve ekonomik koşulların, hani, dünyadaki yarattığı değişimden sonra, hani, eskiden, ııı, fark edilen o gerçek kalite algısı ya da kaliteli ürüne ulaşılabilirlik durumu gerçekten çok değişti dünyada ve pek çok kişi de senin yaşadığın bu karmaşayı yaşıyor ve, eee, kafa karışıklığını yaşıyor. Gerçekten eskiden, ııı, değerli ve kaliteli olarak bildiğin markalardan artık aldığı ürünler o kadar kullanılabilir değil ve ödediği fiyat çok da yüksek hâlâ ve, eee, eskiden u ulaşılabilirlik durumu şu anda neredeyse kalmamış gibi görünüyor. Bu genel bir sorun. Bu yüzden, hani, sadece sen yaşamıyorsun, pek çok insan bu şeyi, durumu yaşıyor şu anda. Gayet de normal. Ama bununla ilgili böyle bazı çıkış yolları da var gibi. Hani, bu konu hakkında biraz daha konuşabilmek için mesela en çok hangi tür ürün? Mesela tişörtlerden bahsettin ya, daha çok giyim mi, tekstil mi hangi ürünleri arıyorsun mesela, eee, bu konuda?
Evet. Hı hı. Doğru. I hı. Hı hı. Yani, özellikle giyim diyebilirim. Ya, tabii elektronik, eee, hoşuma gidiyor mu, gidiyor. Eee, ama elektronik çok alışveriş yapan birisi değilim. Yani, ben bir elektronik ürünü senelerce, eee, hatta çok uzun senelerce kullanabiliyorum. Hiç öyle bir değiştirme ihtiyacım da yok. Eee, en çok şu an elektronik tabii mutfakta dikkatimi çekiyor ama mutfakta da pek bir ihtiyacını hissetmiyorum, özellikle giyim. Yani, özellikle de giyimde galiba en çok böyle artık nefret geldiği, ikrah geldiği nokta kazak diyebilirim. Ya, kazağı alıyorum, rezil oluyorum ya. Bütün gün o kazağın bütün tüyleri, böyle, pantolonuma kadar mı inmiyor dersin, o kazağın böyle elek gibi oluyor, araları açılıyor, resmen oradan rüzgar yiyip hasta mı olmuyorum dersin. 2 yıkamada oluyor bir de bunlar. Ondan sonra, yani, böyle bir tiftik tiftik oluyor zaten, eee, 2 yıkamada. Sanki böyle, eee, cebimde 3 kuruş param yok, 1 tane kazak alamamışım sırtıma gibi oluyor, yani, özellikle kazak ya.
I hı. Evet. Hıı. Doğru. Hıı. Haklısın. Hı hı. Ya, bu u kazaklar, ııı, bahsettiğin gibi gerçekten, hani, özellikle senin gibi eskiden, eee, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlere ulaşmış birinin şu anda bu hayal kırıklığını yaşaması çok çok, ııı, normal bir şey. Peki, mesela senin, ııı, ö mesela kazak konusunda gerçekten titiz olduğunu anladım ama giyimle ilgili önceliklerin neler? Mesela marka giymezsem de olur, hani, kaliteyi anlarım ve fark ederim. Eee, kalite önceliktir benim için. Marka olmasa da olur mu diyorsun? Bazı tercih ettiğin özel markalar var mı? Dayanıklılık ya ııı, yanı sıra görünüm de önemli mi? Belirli bir tarz var mı? Ya, bu bu ta bu konuda tercihlerin neler?
Hı hı. Maalesef. Hıı. Anladım. Ya, marka olarak tabii, eee, değişkenlik gösterebilir. Çünkü kazaktır, yani, benim için o kadar önemli değil. Biraz daha açıkçası kumaş kalitesine dikkat ediyorum, ya, kumaş içeriğine dikkat ediyorum demek daha doğru. Çünkü e eskiden alışveriş yapmış ve hâlâ daha 10 yıl, 20 yıl önceki kıyafetleri dolabında muhafaza eden biri olarak söylemek istiyorum ki, eee, benim 10 yıl, 20 yıl giydiğim, tükettiğim bir kazak şu an hâlâ ilk günkü gibi duruyor. Ben bir ürün satın alıyorum, 1-2 gün içerisinde çer çöp oluyor. Bunun da sebebi artık o kadar, eee, garip şeylerden, garip ürünler, eee, yapılıyor ve sırtımıza giymek durumunda kalıyoruz ki ve sağlığa da çok zararlı, doğaya da çok zararlı. İşin içine benzin giriyor, plastik giriyor. E, zaten bunu sen makineye attığında nasıl bir sonuç bekleyebilirsin? Dolayısıyla marka çok, eee, umurumda değil. Eee, dayanıklılık tabii ki önemli ama dayanılılıkta dayanıklılıktan ziyade de, pardon konuşamadım, ziyade de özellikle, eee, içeriği, yani, artık vücuduma sentetik bir şey değmesini istemiyorum çünkü insanın, eee, ter kokusuna kadar değiştirdiğine inanıyorum. Görünüm de tabii önemli ama, eee, sade ürünler tercih ettiğim için, yani, ha, beyaz kazak olmuş ha, siyah kazak olmuş, çok, ııı, garip şeyler olmadığı sürece benim için, dümdüz oldukları sürece hiç önemli değil.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Çok haklısın. Hımm. Peki, ııı, alışverişlerini genelde böyle internet üzerinden online mı yapıyorsun yoksa kendin mağazaya gidip, eee, bire bir bakıp, kontrol edip mi ürünleri satın alırsın?
Ya, tabii bir mağazaya gitmek istiyorum dönem dönem ama özellikle internetten seviyorum çünkü mağazaya girdiğim zaman ben, biraz bilinçsiz alışveriş yapıyorum. Özellikle yanıma çalışan bir arkadaş geldiği zaman ben, böyle, eee, niyeyse utanıyorum, onların vaktini alıyormuşum gibi geliyor ve ben, kabine bile girmeden elimde ne varsa, onların bana önerdiği ne varsa alıp, çıkıp gidiyorum ve bu beni çok mutsuz ediyor. Sonra gidip onları iade etmeye de utanıyorum. Ama internetten olduğunda, hani, hiç öyle bir durumum yok. Eee, yavaş yavaş düşünüyorum. İçime sindiriyorum, satın alıyorum. Eğer beğenmezsem iade ediyorum. O yüzden daha güzel oluyor internet benim için.
Anlıyorum. Hı hı. Evet. Yani, eee, bu, ııı, söylediklerine bakılınca aslında genel bir tablo ortaya çıkıyor ama bununla ilgili mesela, ııı, birkaç şey daha sormak istiyorum. Mesela ö özellikle, eee, kendin evde hiç örgü ördün mü? Bunu sever misin ya da dikiş dikmeyi denedin mi ya da kendi terzin var mı? Yakınlarda bir terziye gidip bugüne kadar kendin için bir şey diktirdiğin oldu mu?
Tabii ki. A! Terzi deneyimim galiba hiç olmadı. Çünkü terzi ne bileyim, yani hiç aklıma bile gelmemişti. Terzi sanki kıyafetimi gidip, eee, düzelttirmem gerekiyor ya da, eee, pantolonumun paçasını uzatmam kısaltmam gerekiyormuş gibi geliyordu. Hiç aklımın ucundan geçmemişti. Kendim, eee, denedim ama pek elim yatkın değil ama tabii ben bunu seneler önce denemiştim. Belki de, hani, deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirim. Sonuçta, eee, hiç kimse annesinin karnından örgü örerek çıkmıyor. Bu bir el yatkınlığı ve belki de bunu da öğrenebilirim. Çok güzel.
Hı hı. Tabii. Hı hı. E, bunu özellikle bu kazak konusundaki hassasiyetin nedeniyle sordum. Gerçekten çok çok yüksek kalitede, eee, yünler ve gerçekten çok çok, ııı, iyi kalitede sana ömürlük diyebileceğimiz kazaklar, eee, eee, eu ra sahip olmanı sağlayacak bu ana materyal <clears throat> satılıyor ve tabii ki aslında çok ucuz değil, eee, yünün kalitesinden dolayı. Ama eğer sen bunu örmeyi biliyorsan ya da ailende ör örgü seven biri varsa hani bu yünlerden alıp yüksek kaliteyi, eee, çok daha ucuz bir, ııı, fiyata, maliyete, eee, elde etmiş olabilirsin. Kazak için bunu değerlendirebilirsin bence. Yani sen yapamazsan bile belki bir tanıdıktan rica etmek, çünkü, eee, internette bununla ilgili birçok model hatta, eee, çok ünlü markaların kazaklarının bire bir, eee, aynısının nasıl yapılacağına dair böyle şeyler, eee, örgü tarifleri falan var. Hani bu olabilir mi? Sen ya da bir yakının, ııı, örgüyle ilgili böyle bir şeyi deneye deneyebilir misiniz?
Hı hı. Evet. Çok iyi. Hı hı. Doğru, doğru. Evet, özellikle, eee, ailemde bunu seven birkaç kişi var. Şu an sen, eee, bahsederken aklıma geldi bu isimler. Eee, ben de açıkçası bunu yapabilirim. Çünkü benim için de bir aktivite olur, hobi olur, hem de benim, eee, el emeğim olacağı için belki daha, böyle, dikkatli kullanırım, daha çok severek kullanırım. Bunlar benim için çok güzel fikirler oldu çünkü bunlar aklıma gelmemişti. Özellikle terzi fikri de, eee, çok hoş. Aynı şekilde pek çok ürün, yani, eee, sadece sonuçta iş kazakla bitmiyor. Bu işin pantolonu var, bu işin tişörtü var, eee, üzerime giydiğim dış giyimi var. Eee, bunlarda da ihtiyacım olabilir. Hem belki biraz da, eee, böyle, kendim bir şeyler çizebilirsem ya da, eee, yaşadığım yerde satılmayan ürünleri mesela görsellerini bulup terziye verebilirsem çok orijinal şeyler de ortaya çıkmış olabilir. Evet, bu da bu da benim için çok uygun ve güzel bir fikir.
Evet. Hıı. Tabii. Hı hı. Evet, dünyada böyle seri üretim başlamadan ve bu birtakım böyle büyük, büyük zincir markalar, eee, oluşup da kalite o markalara endekslenmeden önce, gerçekten, kaliteyi isteyen insanlar kişiye özel bu dikimleri yaptırarak, gerçekten, eee, en yüksek kalite kumaşlara birebir ulaşıp o kumaşlardan dikim yaptırarak giyiniyorlardı. Hani, böyle düşünürsen, eee, örneğin gerçekten bir kaşmir kumaş alıp bundan kendine bir, eee, aksesuar yaptırmak gibi böyle, bir şeyi, iii, terziye giderek de deneyebilirsin. Hem çok daha, ııı, uygun maliyetli olur ve yüksek kaliteli olabilir. Iıı, bunun yanı sıra internetten alışveriş yapman güzel. Hani, bundan bahsettin ya, ııı, bir sürü detaya bakıyorsun, hani, sentetik mi değil mi, bunları araştırıyorsun. Iıı, alışveriş yaparken gerçekten her üründe, hani: "Yüz yüze alışverişte biraz daha sanki karambol, ııı, şekilde alışveriş yapabiliyorum." dedin ama internetten, eee, alışveriş, eee, yaparken, eee, daha detaylı araştırabildiğin için sentetik oranı, pamuklu u oranı, içindeki yün oranı gibi şeylere biraz daha dikkat ederek sanki seçimini yapıyorsun. Bunu biraz belki artırabilirsin. Ne dersin?
Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Biraz tabii, arttırmak zor çünkü pek çok marka bunları yazmıyor nedense. Eee, sadece gidip mağazadan bakmak gerekiyor. Ben de artık zaten bu tarz markalarla, eee, al yani, alışveriş içinde bulunmayı, etkileşim içinde bulunmayı düşünmüyorum. Çünkü, eee, aldığım ürün bana iyi hissettirmiyorsa, bana iyi gelmiyorsa, dayanıklı değilse sadece dış görüntüsü için ya da markası için neden satın alayım? Ki genelde böyle ürünler marka olduğu için çok daha, böyle, yüksek fiyatlara satılıyor ve bu benim için hiç uygun bir şey değil. Bu benim istediğim bir şey değil. Eee, bunları evet, özellikle internete devam etmem daha iyi olur benim için gibi gözüküyor şu an.
Hı I hı. Anlıyorum. Olabilir. İnternette de alışveriş yaparken mutlaka şeffaf bir şekilde tüm içerikleri en ufak detaylara kadar açıklayan, ııı, ııı, kıyafet, ııı, ıs satış mağazaları var, internetteki online mağazalar. Bu tarz şeffaf mağazalara yönelirsen eğer, eee, ve i iade şansı olan ve gerçekten güvenilir olan mağazalar, hani, bunlar senin kendini daha rahat hissetmeni belki sağlayabilir. Eee, bunun yanı sıra kampanya dönemlerini takip etmek ya da, işte, outlet mağazalarına gidip böyle indirim dönemlerinde, eee, normalde alabileceğin şeyin belki ü ü 4'te 1, 5'te 1 fiyatına çok daha kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlara ulaşmak da aslında bir başka alternatif olabilir. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Doğru. Benim için yine çok iyi olacak bir fikir. Çünkü sonuçta, eee, profesyonel anlamda ben model değilim, manken değilim, bir şey değilim, yani, eee, bunu hobi amaçlı bile yapmıyorum. Kim bilecek benim üzerimdeki şey, 1 önceki sezonmuş, 5 sezon önceki, iii, sezonmuş? Yani, bunlar hiç önemli detaylar değil benim için. O yüzden de bu tarz şeyleri değerlendirmek, özellikle kampanya, eee, dediğin gibi, eee, ürünler benim için çok iyi olur çünkü onları zaten almaktan ve giymekten daha çok keyif alıyorum. Sanki bir şey keşfetmişim, başarmışım gibi bir his geliyor içime bu kadar, eee, kötü bir alışveriş, eee, sektörünün hâkim olduğu dönemde. O yüzden bunlar benim çok işime yarayacak. Çok teşekkür ediyorum sana. Seninle konuşmak, fikirlerini almak bana çok iyi geldi.
Evet. Anladım. I hı. Çok güzel. Ne demek, rica ediyorum. Ne zaman istersen, umarım çok kaliteli şeylerle çok daha keyifli bir hayat sürersin. Kendine iyi bak, görüşürüz.
Umarım, görüşürüz.